Ну смотри, э, сложно сказать, что сработает конкретно именно для тебя. Есть в каждом телефоне абсолютно такая функция. Называется она "контроль экранного времени". То есть тебе нужно зайти в настройки и разрешить контролю экранного времени присылать тебе уведомления, сколько времени ты провела в телефоне. Там в разных, э, моделях есть разные функции. Одна будет напоминать, что ты провела больше определённого заложенного тобой, времени. Другая будет вести статистику и в конце дня говорить тебе, сколько ты времени провела в телефоне. То есть ты там можешь где-то выбрать режим, где-то оно автоматически будет тебе напоминать, если ты разрешишь. Вот, может быть, такой контроль экранного времени тебе поможет с той точки зрения, что ты будешь смотреть вот на эти 2 часа в день. Представляешь? 2 часа в день- это очень много. И думать, что лучше б ты поспала в это время.
Так. Да. Да, слушай мне кажется, что у меня даже больше. Конечно. Ну, знаешь, я, на самом деле, знала, что есть такая возможность, но вот в своеём телефоне я ни разу не проверяла вообще, где она находится, как её включить. И знаешь, када думаешь про такие вещи, всегда думаешь: "Ой, нужно ребёнку это сделать, да. Вот когда у него будет телефон, вот я ему поставлю ограничение". А на самом деле нужно это сделать для себя. <chuckles> Вот же.
Начинать нужно со своего примера, да, как говорят: "В воспитании детей начинать нужно с с себя." Ну, здесь да, конечно.
Да, это точно. Да, я, знаешь, видела, что у меня есть статистика. Да, но но я ей пока не нашла, где, э, вот это переключение. Ну, знаешь, я обязательно найду и сделаю какое-то ограничение, потому что я думаю, что у меня там, знаешь, гораздо больше 2 часов, и нужно что-то с этим делать, да. Спасибо за классный совет.